Eh, aku mau tanya dong, gimana caranya suami istri tetap terbuka soal perasaan, tanpa ribut?
Mhm. Nah, yang pasti komunikasi ya. Jadi kalau boleh cerita sedikit ini tipe tipe suamiku itu memang, eee, kurang ekspresif, ya, jadi, kadang-kadang itu yang bikin apa miskomunikasi adalah salah menebak gitu. Apalagi waktu zaman apa namanya kita masih jarak jauh kebetulan. Nah, tapi sekarang sih udah nggak jarak jauh, tapi pernah nih pada saat itu kita jarak jauh terus, kan, ya, namanya beliau kurang ekspresif itu, eee, kirim pesan di WhatsApp itu, ya, sepatah-sepatah gitu ini orang, eee, kenapa sih?
Oke. Boleh. <laughs> Oke. Oke. Heeh. <laughs> Udah kayak kirim kode morse gitu Kak, ya, maksudnya? <laughs>
Nah, ya, itu iya, enggak, gitu, kan, ini, kan, ini, eee, gimana sih? Gitu. Apalagi pas awal-awal apa namanya nikah gitu kan jadi bingung gitu. Sebenernya ada masalah apa? Gitu. Tapi lama lambat laun, kan, memang mulai mengerti, ya, karakter apa pasangan kita memang seperti itu. Nah, pernah sempat itu rib Heeh.
<laughs> Oke, tapi ini sebelum saya lanjut, aku mau tanya dong, eee, apa namanya, eee, komunikasi suami Kakak itu, eee, ketik yang me kayaknya kurang ekspresif itu semenjak pacaran atau ketika sudah menikah aja gitu?
Heeh. Heeh.

Nah, ya tergantung ya, pihak ketiganya siapa gitu ya, misalkan kalau pihak ketiganya keluarga dari pihak suami gitu. Waduh, kadang-kadang kan malah apa namanya, memihaknya tidak netral, ada juga yang netral sih, tergantung pihak ketiga ini bisa bersifat netral atau malah, yang memperkeruh suasana, kan kadang-kadang eee, apa namanya, pid memihak salah 1 pihak gitu ya, antara aku atau si suami. Nah, itu sih yang menurutku, eee, tidak menyelesaikan masalah juga ya. Malah jadi kayak makin menyudutkan salah 1 pihak. Jadi, kalau bisa, kalau memang minta, eee, bantuan dari pihak ketiga itu, pilihlah yang bener-bener netral, yang bisa melihat dari atas ya. Dari apa na masalahnya, mhm.
Heeh. Heeh. Oke. Oke. Mhm. Oh, gitu. Mhm.
Biar, ya tidak semakin keruh kalau menurut aku dan bisa memberikan solusi atau apa namanya, bantuan yang lebih netral dan lebih membantu sih, ya gitu. Mhm.
Oh gitu, jadi, harus memang selektif juga gitu ya, Kak, ya, untuk memilih orang yang dipercaya gitu ya, untuk menyelesaikan konflik tersebut, kayak gitu, ya, Kak, ya?
Iya. Penting sih, nanti juga kalau misalkan dia nggak bisa dipercaya atau ember gitu kan, bisa ke mana-mana juga ceritanya kan, aduh bahaya malah itu. Mhm.
Heeh, oh, iya. <chuckles> Iya iya iya. Berarti harus orang yang, eee, bisa dipercaya menyelesaikan masalah, juga bisa dipercaya menyimpan rahasianya gitu ya, Kak, ya? <chuckles>
Nah, itu dia, jangan sampai julid ke mana-mana gitu ya, makin parah nanti. Mhm.
Oke oke. Iya. Terus gini, Kak, kadang-kadang kan, eee, pasangan kita ataupun kita atau pasangan, eee, seseorang itu, ataupun pasangan, Kakak, atau diri, Kakak, sendiri. Itu kadang lagi dip berada di posisi yang belum mau terbuka nih, atau kadang-kadang sudah dipaksa, dibujuk gitu kan, dira dirayu sedemikian rupa, masih nggak mau terbuka tuh. Nah, kalau, Kakak, sendiri menghadapi kondisi kayak gitu, gimana?
Mmm, mhm. Mhm. Mhm. Iya. Iya.